なるほどね。それはほんとに、あの、ちょうど子供が、なんか、そういう状況に陥ってたので、ああ、いいこと聞きました。なんか、すきゅうじゅっパーセントあの、ん、腸内でセロトニンが作られるなんて知らなかったんで、うん。
はい。 はい。 あ。 確かに。 はい。 あ、はい、私も最近知って、あの、すすごい興味ある話だなって思いましたね。
すごい発見だと思います、ほんとに。うん。
はい、なので、お子さんのメンタルを良くするには、あの、発酵食品とか植物繊維をなるべく、ま、タンパク質とかも大事ですし、とにかく腸に良い状態になるものを食べるっていうのは、メンタルが健康でなるためには大事ですね。
うーん、うん、ふん、うん、ふん。 そうですね。 うん、ふんふん。 あと、あの、あ、むあの、ま豆系とかその、あの、ピーナッツとか亜鉛が含まれてるものとかですよね、鉄と、だ鉄は、ま、摂りすぎると便秘になるのかな？はい。ええ。
はい。 はい。 あ、そうですね。 ああ、確かに亜鉛とかも大事だと思うんで。時々、あの、カキフライとかそういうのも食べますね。
うんうんうんうん。 ああ、いいですね、なんか、あの、なんか、心の健康ってやっぱり私にとってみたら「日本の方が保てるのかも」とか思っちゃってます。<chuckles> やっぱりこっちはうん、うん。
はい。 <chuckles> でも、なんか、やっぱり、食事とか大事なんだなって、結局はそこになりますね。食事によって心の健康がって思うと。
うん。 ほんとですね。うん。 うん、あの、ほんとに自分が食べるものが自分を作ってるっていうことがね、分からないと駄目ですね。うーん。
はい。 そうですよね、日頃の生活が心に及ぼす影響っておっきいですね。
うん、い そうですね、また良いお話ありがとうございました。うん、はい。
あ、こちらこそ、楽しいお話ありがとうございました。